नमस्कार, कैसे हैं आप?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
जी, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और अगर मैं आपको कहूँ ना तो मुझे तो यही लगता है कि आजकल तकनीक ने पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। कहीं न कहीं घर बैठे-बैठे ही ना इंसान कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है और अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो कहीं न कहीं मैंने अपनी मैं कहूँ कि 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई है, वो तकनीक के माध्यम से ही ज़्यादातर की है। आपसे भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि तकनीक ने आपकी पढ़ाई पर किस प्रकार से असर डाला है?
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताई, मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी होगी कि कैसे ना देखिए, आज के समय में हम देखते ही आ रहे हैं कितना ज़्यादा तकनीकी चीज़ों ने अ, तरक्की कर ली है काफ़ी ज़्यादा। ह हर तरीक़े से ही मैं कहूँगा कि, तनि तकनीकी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, जो पहले की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थीं, आपके सामने ही है कि जैसे आपने भी बताया है कि, मतलब आप लगा लीजिए कि आपने भी इतने समय से सिर्फ़ तकनीकी उम, तरीक़े से ही पढ़ाई करी और वो है भी, क्योंकि वो चीज़ें बेहतर भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें आसान भी कर देती हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी में। आपने देखा होगा कि, एआई के बाद तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि, इंसान के लिए बहुत आसान हो गई हैं वो चीज़ें बनाना, अपनी ज़िंदगी में करना भी। क्योंकि आप देखेंगे कि हर इंसान को मैं कहूँगा ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है या फ़िर वह क्या और अच्छे से कर सकते हैं? तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि, आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है ज़िंदगी पर?
हाँ। जी। जी। हाँ। और क्या? हाँ। ज़रूर। हुँ। अ, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ा है और काफ़ी अ, मैं बुरा प्रभाव भी कहूँगी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं अ, डिसिप्लिन में रहना भूल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तकनीक से पढ़ाई आसान तो हुई है, बहुत आसान हुई है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें अ, मिनटों में पता चल जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो एक जो अनुशासन होता है ना, जो स्कूल जाने से होता है या फिर कॉलेज जाने से होता है, कहीं न कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता। लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम तो बाद में देख लेंगे अब फिर रिकॉर्डिंग तो पड़ी ही रहेगी बाद में कर लेंगे, तो ये चीज़ आ जाती है और वो बाद कभी आता ही नहीं है। मैंने खुद भी ये अनुभव किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना पढ़ाई में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अ, प्रभावी होगा हमारे लिए कहीं न कहीं अ, हमने तो बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी देखे हैं एक जो कि घर पे बै बैठ के पढ़े बच्चे अ, बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही मदद करती है, तकनीक हमारे पढ़ाई के लिए आपको क्या लगता है?
जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए इस चीज़ से तो मैं पूरी तरीके से ही सहमति रखता हूँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी इसका प्रभाव रहता है, काफ़ी चीज़ें हम इससे ना सीख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो तकनीकी चीज़ें हैं ना वो मतलब एक हमारे पास ऑप्शन रहते हैं हम दोबारा उससे जितनी मारी वार मर्ज़ी वारी पूछ लें या चीज़ें कर लें। लेकिन वही होता है जो हमारी ये स्वाभाविक होती हैं, जो हमारी क्लासरूम होती है, उसमें हम इतनी, किसी से ढंग से बातचीत नहीं रख सकते या अच्छे से पूछ नहीं सकते, देखिए उसका ये प्रभाव तो रहता ही रहता है। तो मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है या वो क्या चीज़ें अच्छे से और कर सकते हैं। क्योंकि, हमें ना अपनी ज़िंदगी में देखिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि चाहे हमें चाहे तकनीकी चीज़ें इस्तेमाल करें, चाहे ना करें लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी चीज़ से एडिक्टेड ना हों या हम उसके इस्तेमाल के बिना अपनी ज़िंदगी जी ही ना पाएँ। आपका क्या मानना है?
हाँ। हुँ। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। सही सही बोला आपने, सहमत हूँ आपकी बातों से। और आपने जो बात की ना, एडिक्टेड होने वाली, ये मुझे लगता है कि आजकल के युवाओं में ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेज़ तो वो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक जो कहूँगी मैं डिस्ट्रैक्शन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आजकल आपको ऑनलाइन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएँगे, कि वहाँ पे कोई भी कंटेंट डाल दिया जा रहा है, वो उसमें ये भी नहीं है कि हाँ, बच्चे ना देखें या फिर बड़े ना देखें। वो सबके लिए जो है आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना, युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और वो जो देखते हैं वैसे ही बनने की प्रयास भी करते हैं। तो कहीं न कहीं पढ़ते-पढ़ते आदमी अ, जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक नुकसान ऑनलाइन क्लासेज़ का ये भी रहा है, मेरे लिए मैं कहूँगी। आपका अनुभव मैं मैं भी ज़रूर जानना चाहती हूँ।
जी। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, देखिए, ये तो मैं देखता ही हूँ कि ऑनलाइन चीज़ों में ये तो होता ही है कि इंसान जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि जितना भी कोई इंसान ये चीज़ें करता है ना, मतलब आप लगा लीजिए थोड़ी भी इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को, लेकिन फिर से उनको वो इधर-उधर दे मतलब उनके पास इतनी डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं, जिससे वह और मैं कहूँगा कि अ, इधर-उधर मतलब उनका ध्यान भटक जाता है, लेकिन वही है कि ये चीज़ों पे ना हमें खुद से कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। जितना हो सकेंगे मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी ही होगी कि उनकी ज़िंदगी तभी बेहतर होगी, जब वह अपने आप से वह चीज़ें खुद से ध्यान से करेंगे, या फिर और चीज़ें करेंगे, तभी मैं कहूँगा कि अ अ, उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो पाएगी। आपका वान क्या कहना है इस बारे में?
हाँ। हाँ जी। हुँ। उम, जी। और क्या। हुँ। सही बोल रहे हो आप। जी, बिल्कुल। आपकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और देखिए मैं ये मानती हूँ कि अ, तकनीक जो है ना, मतलब ज़िंदगी को काफ़ी उसने सरल बना दिया है, हर तरीके में, पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी स्वास्थ्य और बाकी बहुत सारी चीज़ों में ये तकनीक ने हमारी बड़ी ज़्यादा मदद की है। कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल करके देखेंगे आप कि ये जो गाँव के बच्चे हैं, मैं मैंने देखा कि गाँव के बच्चे जो हैं ऑनलाइन कोर्स लेके जो है बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करके, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अ, यही शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखें तो ओ जो गाँव के बच्चे होते हैं, उनके पास तो मतलब ढंग से इंटरनेट की सुविधा भी नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं वो जब मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और पढ़ाई में ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अन्य कॉन्टेंट देखने में या फिर फालतू की चीज़ों को देखने में, जैसे आजकल तो बड़े सारे शोज़ वगैरह भी आ जाते हैं ना, नेटफ्लिक्स और अ, प्राइम वगैरह पे। तो मुझे लगता है कि इसमें अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहिए और ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए तकनीक का इस्तेमाल करके, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। अम, जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस बात से पूरी तरीक़े से सहमति रखता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ समझनी है, कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं या क्या हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत-सी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं, जिसका हम इतना ध्यान नहीं दे पाते या फ़िर अच्छे-से नहीं कर पाते। अगर हम इन चीज़ों का ध्या ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे आप देखते रहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ना वो अ, मतलब तकनीकी चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ चुका होता है, वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से सोच भी नहीं पाते। हर चीज़ों ने तकनीकी ची चीज़ें चाहिए होती हैं अ, कुछ भी करने के लिए। मैं कहूँगा देखिए जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आई है ना, तो वो एक हद तक ही हमारे लिए सही रहती है। ये नहीं होता कि हम बिल्कुल ही हर समय हमारे लिए वो चीज़ बेहतर ही हो या फ़िर हमारे लिए वो चीज़ इतनी अ, मतलब अ, मायने रखे ही रखे क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना होगा। हम जितना भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, वो हमारे लिए एक मैं कहूँगा कि क्या फ़र्क डालती है हमारी ज़िंदगी पर ये उन चीज़ों का एक प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल हर इंसान को वो चीज़ समझनी होगी कि कैसे उन्हें और चीज़ें ख़ुद से करनी है या फ़िर और चीज़ें कैसे उन्हें बेहतर करनी है। आपका क्या मानना है?
जी। हाँ। जी। हाँ। और क्या? हाँ। जी। और क्या? हुँ। आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं और अ, मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और देखिए, मुझे लगता है ना कि अ, तकनीक के माध्यम से ना मैंने भी बहुत ही छोटे-बहुत जो मेरे एग्जाम्स थे अ, उसको क्लियर किया है। और अगर मैं बात करूँ अपनी पढ़ाई की, तो बोर्ड्स वगैरह में भी ना यूट्यूब ने मेरी बड़ी मदद की है, क्योंकि उस समय तक जब मैं 12वीं में थी, तो उस समय यूट्यूब का प्रचलन बड़ा चल गया था और स्मार्टफ़ोन्स भी आने लगे थे घरों में। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यूट्यूब से पढ़ाई करके मैंने बड़े ही अच्छे नंबर स्कोर किए थे अ, बोर्ड्स में अपने। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो और तो बहुत सारा मतलब बहुत सारा कंटेंट है पढ़ाई का ऑनलाइन, तो कहीं न कहीं उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी घर बैठे-बैठे। और पढ़ाई की क्या मैं बात करूँ आप कोई भी स्किल्स सीख सकते हो डांस हो गया, कुकिंग हो गई या फिर जो है पढ़ाई हो गई कुछ भी आप सीख सकते हो। तो ये बहुत ही हमारे लिए ना एक मैं कहूँगी कि अ, वरदान कह सकते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक इस्तेमाल करना जो है उम, मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसानदायाक भी हो सकता है अ, ह हमारे लिए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि, आप को क्या मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से तकनीक ने आपके जो पढ़ाई है, उसमें क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसान किए हैं?
जी। जी। उम, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से तो देखिए, तकनीकी चीज़ों ने काफ़ी फ़ायदा किया ही है, क्योंकि जब मैं मतलब आपको मैं बताऊँ जब कोविड की महामारी आई थी, तब मेरी 12वीं कक्षा चल रही थी और मैंने काफ़ी देखा कि देखिए स्कूल तो जा नहीं पा रहे थे, कुछ भी ऐसा था नहीं पढ़ाई का जो हम पढ़ अ, सकते थे, तो तकनीकी चीज़ों ने देखिए बहुत ज़्यादा उसका मदद करी, ऑनलाइन क्लासेज़ हुईं, हमारे स्कूल से भी, फिर मैंने ट्यूशन भी ऑनलाइन रखी। जिसकी मदद से देखिए मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ना, मेरी पढ़ाई काफ़ी पूरी हुई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और भी मतलब काफ़ी जानकारी भी होती थी और मैं आपको बताऊँ। देखिए उसके जब हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते थे, तो कोई चीज़ जब हम दोबारा पढ़ने लगते थे, चाहे समझ आए ना आए, फिर हम उस चीज़ को रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा देख सकते थे। तो कितनी आसानी हो जाती है, देखिए कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा वो चीज़ कर सकते हैं। आपको टीचर नहीं तो पहले कैसा होता था कि आपको अगले दिन का वेट करना पड़ता था या अगले समय का कि कब आप टीचर से वो चीज़ क क्लियर करेंगे, डाउट क्लियर कर पाएँगे। देखिए यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें न ये समझना ही पड़ता है कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो बिल्कुल हमें अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, अपनी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना पड़ पड़ेगा। नहीं तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं ही आपके सामने ही जो मतलब अ, तकनीकी जब ऑनलाइन क्लासेज़ होती थी, तो बिल्कुल इधर-उधर उनका डिस्ट्रैक्शन चली जाती थी और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें इधर-उधर करने लग जाते थे। तो मैं कहूँगा कि हर इंसान को खुद के ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी है, आपका क्या मानना है?
हाँ। अच्छा। ओह! हाँ जी। हाँ। ओह! हुँ। अच्छा। जी। हुँ। ओह! और क्या? हाँ। सही बोला आपने। हुँ। हाँ। और क्या? जी। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। और क्या बिल्कुल सही बात ओ कह रहे हैं आप। मुझे भी यही लगता है कि अगर खुद पे नियंत्रण होना कि हाँ, हमें सिर्फ़ पढ़ाई करनी है पढ़ाई के समय तो कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छे से समझ भी आता है। देखिए ऑफ़लाइन में क्या होता है टीचर एक बार पढ़ा के चले गए तो चले गए अब वो दोबारा हम रिपीट पे नहीं देख सकते। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा है कि हम अ, पीछे करके देख सकते हैं और आजकल तो ये सुविधा भी आ गई है कि आप टू इन टू पे करके देख सकते हो तो उससे क्लासेस जो है आपका जल्दी-जल्दी रिविजन हो जाता है। तो मैं तो यही तकनीक इस्तेमाल करती हूँ टू इन टू पे करके सारी क्लासेस जो है देखती हूँ। और इससे जो है ना अ, क्या होता है ना रिवाइज़ बड़ा मेरा अच्छा हो जाता है तो मैं रिविजन इससे कर लेती हूँ। कहीं न कहीं मेरी समय की भी काफ़ी बचत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के समय में ना मतलब मैं कहूँगी कि 80% लोग तो मुझे लगता है ना कि अ, ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं कहीं न कहीं जो स्कूली बच्चे हैं वही आजकल जो है ऑफ़लाइन जाते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में तकनीक का इतना विकास हो जाएगा कि सु सारी चीज़ें हैं सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएँगी। आप क्या आपको क्या लगता है?
जी। जी। उ, जी। उ, जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल, देखिए, ये तो मैं पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई ही ऐसी है कि जो आगे आने वाला समय है ना, वो इसी हिसाब से चलेगा कि सारी तकनीकी चीज़ें ही उसमें चलेंगी क्योंकि आपके सामने ही है कितना ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव बढ़ चुका है। मतलब तकनीकी चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और आगे आने वाले के समय में भी इन चीज़ों का ही मैं कहूँगा कि उच्चारण सबसे ज़्यादा रहेगा और मैं कहूँगा हर इंसान को ना वो चीज़ की समझदारी रखनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, या क्या उनको और चीज़ें अच्छे आसानी से मिल सकती हैं। देखिए, बहुत से लोग इस प्रकार भी होते हैं कि वो ना इस चीज़ को ढंग से समझते नहीं हैं और लेकिन अब फिर क्योंकि अब वो समय देखिए पुराना हो चुका है, और पीछे वाले समय से आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज़ सँभल समझनी पड़ेगी। जो-जो नई चीज़ें तकनीकी नई चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका क्या मानना है?
उम, जी। हाँ। और क्या। हुँ। जी। सही बात है। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, सहमत हूँ आपकी बातों से कि तकनीक के इस हिसाब से ही जो है ना आगे बढ़ना पड़ेगा और मुझे लगता है कि देखिए अ, हमारे लिए ना ज अगर हम खुद पे कंट्रोल करें। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ या फिर मैं अ, फ़ोन में पढ़ाई करती हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब पे ना टाइमर सेट कर देती हूँ, 5 मिनट का या फिर 0 मिनट का मैं कर देती हूँ क्योंकि देखिए अ, मन जो होता है, वो मानता नहीं है, वो चला ही जाता है स्क्रॉलिंग पे। और बाकी सोशल मीडिया का कोई भी ऐप मैं ऐसा रखती नहीं हूँ जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो। तो कहीं न कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, जो कन मैं खुद पे नियंत्रण करती हूँ, उससे जो है मेरी पढ़ाई में काफ़ी मुझे मदद मिलती है, और एक कॉन्संट्रेट करने का जो मेरा पावर है, वो भी ज़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, तकनीक का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है। आपको बहुत ही अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ें नहीं देखनी है, वो नहीं देखना है, सिर्फ़ पढ़ाई पे फोकस्ड रहना है या फिर अ, ज़रूरत के हिसाब से ही जो है तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो कहीं न कहीं अगर आप अपने अंदर ये आदत ले आएँ, तो काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आपको क्या मानना है?
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ देखिए, हमें जितना इस चीज़ को समझें हम, हमारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे-जैसे आने वाला समय है, हमें अपनी ज़िंदगी में उस हिसाब से चलना है, जो-जो मतलब चीज़ें हमें मिलती हैं या हम और चीज़ें कर सकते हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें इतना सोचते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में या फिर अ, अब लगा लीजिए काफ़ी चीज़ों के बारे में। लेकिन हर इंसान को मैं कहूँगा, वो चीज़ें समझना चाहिए कि कैसे उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या फिर वो और चीज़ें क्या अच्छे से कर सकते हैं, तभी उनके लिए अ, ज़िंदगी बेहतर भी होगी, और भी वे काफ़ी चीज़ें समझ पाएँगे अपनी ज़िंदगी में और मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी मतलब हम तकनीकी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे। और देखिए, जितना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हमारी पढ़ाई पर भी काफ़ी अ, चीज़ें मतलब मायने रखेंगी और भी काफ़ी हमारे लिए आसानी होगी चीज़ें। आपका क्या मानना है इस बारे में?
हाँ। हाँ जी। सही बोला आपने। जी। हुँ। और क्या। हुँ। जी। और क्या। अ, जी, बिल्कुल, आपकी बातों से मैं तो सहमत ही हूँ, और मुझे भी यही लगता है कि देखिए अ, तकनीक से जो पढ़ाई है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसका ना हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि तकनीक का दुरुपयोग करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो आपसे ना मुझे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी आपने मेरे साथ साझा की, तो मैं यही आशा करूँगी कि आगे भी हमारी ज़रूर तभी बात हो। आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।
जी। बिल्कुल। जी। जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें बताईं भी मुझे। आपका मैं भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करूँगा कि आपसे दोबारा भी ज़रूर बात हो।
अ, हाँ।